Mu foi muito, tanto que as a só ali passou a historinha inteira, que foi de uma música, ah, que tinha uma música icônica, hã, e junta e passava a história. Ele cig o cigarro, e lógico que o cigarro estava super envo era a história, era com o cigarro. Era o um cara, uma moça e o cigarro
Ok. Uhum. Sim, sim, mas caramba, 1 minuto e meio de propaganda de cigarro. Tô impressionada.
Ma 1 minuto mas era e contava a história dos 2. U a eles se encontrando, eles se apaixonando, eles viajando juntos, caíam de baroc do barco nadando, e aí saíam todos molhados, aí pegava o cigarro, e fo e aí a briga dos 2. Quando eles se separaram, e um dia os 2 caminhando pela 1 minuto e meio.
Uhum. Oh meu Deus! <laughs> Era realmente toda uma história, né. Nossa, mas muita coisa acontece no 1 minuto e meio. <laughs>
1 minuto e meio. Romance. Então você quer romance, fuma um cigarro.
Entendi. É.
Então eu acho que a essência dos influenciadores digitais é basicamente essa: "Você quer ficar rica como eu, Virginia", entendeu? "Loira, desbota" Ah, que cabelo dela, meu Deus. E as pessoas dizem: "Ai, eu quero o cabelo da Virginia." E eu falo: "Não, por favor, não, não", né, aquela.
Entendi. <laughs> Então você acha justamente que hoje em dia, por exemplo, já não é uma questão muito de talento, mas sim acaba sendo marketing, né. Que essas pessoas têm e fazem, mas também você acha que o algoritmo
Não, não tem talento. Não, talento É talento pra enganar o outro, é talento pra enganar o próximo. Talento é quase um estelionato ali. É quase um estelionato, uma enganação de 1ª categoria. Não, não, não tem. Se o algoritmo
<laughs> É. Sim. Mas você acha que o algoritmo, ele ajuda a espalhar esse sucesso, a viralizar esses influenciadores?

Que não tem a mínima vergonha de se expor, muitas vezes ao ridículo, pra chamar atenção. E essa pessoa, muito espertamente, porque eu não tô dizendo que são burros, hein. Burros não são. Espertíssimos. Não inteligentes, espertos. Há uma grande es grande espaçamento entre o inteligente e o esperto. Eles são espertos. O esperto que descobriu que fazer seja lá o que for, mesmo passar por ridículo e expor a própria vida, gera dinheiro.
Hum. Não, não, de forma alguma. Aham. Verdade. Hum. É verdade.
As consequências dessa exposição pouco lhes importa, porque eles não tão preocupados E a fama É, a fama que dá esse dinheiro, porque vamos lá, eu vou pegar a vítima da minha semana, porque essa semana eu falei muito dessa criatura com muitas pessoas, minhas amigas, que é a tal da Virginia.
O que importa é o o dinheiro no bolso, você acha? E a fama. Verdade. <laughs> Hum. Ai, nossa, ela tá sempre em polêmica também, tá sempre em alguma coisa.
Esta criatura, eu nem sabia o que existia. Nunca soube na minha vida que esta criatura existia. Eu soube Nunca tinha ouvido falar desta desta pessoa até o dia eu gosto de cozinhar, sabe, gosto muito de cozinhar.
Jura? Você não conhecia ela? Você s Uhum.
Então eu vou, né, pro Instagram e fico olhando 3 mil receitas. Aquelas coisas: receita da Turquia, receita do só tem umas receitas que vêm em umas línguas que, às vezes, nem tradução têm e eu fico tentando descobrir o que que eles socaram no mo na né, naquela receita.
Sim. <laughs> Jura? Você é curiosa a esse ponto? Você fica tentando ali traduzir as coisas?
Adoro. Adoro, adoro, adoro. E, quanto mais estranha a comida, assim, estranha guardadas as devidas proporções, né. Não vou comer formiga nem É, escorpi, É, é. Hã, eu gosto, né. Então, aí, começou a história. Foi, isso foi bem antes do morango do amor lá. Faz um foi faz uns meses já. Que era a história da pipoca das filhas da Virginia.
Ah, ok. Aham, entendi. Tem o limite, tem o limite. <chuckles> Uhum. Ai, sei.

Ó que olha, depois eu vou pesquisar, eu não vi. <laughs>
É. Ver a pipoca das filhas da Virginia pra você ver. Porque é a pipoca vovozinha, eu não sei se você conhece ou não que é uma pipoca gordinha, que parece um isoporzinho, sabe, é bem gostosa essa pipoca, diga-se de pa exatamente essa.
Ai, vem num pacote rosa? Ai, já sei qual é.
Exatamen e você banha e eles banhavam no chocolate, deixava secar e depois jogava, hã, leite em pó por cima pra dar uma secadinha. Aí ficava crocante, e as filhas da Virginia, ai, a latinha da pipoca custa $70, $80, duzen não, reais, R$70, R$200, R$300 as pipocas das filhas. E aí eu fiquei assim, e eu falei: "Mas, por que que as pessoas seguem ela?". Porque tem uma moça por exemplo, eu vi uma vez uma blogueira que chamava o bo blog dela chamava, Eu Vou de Rosa. Essa moça ela é Rio de Janeiro
Hum. Entendi. Aham. Meu Deus! Gente. Hã. Hum. Sim.
e de uma área que eu acho que não era hã, ela não tinha quase dinheiro nenhum, aquela moça. E ela falava de cabelo, ela só primeiro falava de cabelo.
Sim, sim. Só de cabelo, não era maquiagem nem nada, só cabelo.
Nada di nada di o mundo ainda não estava maquiado desta maneira, como é hoje em dia, né. cento e cinquenta e sete camadas de maquiagem, o cara enfia o dedo, ele perde a mão lá dentro, né. Porque, tão maquiada que o cara, depois que a mulher tira a maquiagem, ele vai largar dela. Eh, e eu acho que é abandono justificado, viu. Porque as coisas que eu vi do jo as mulheres aplicando no rosto hoje em dia, eu falo: "Meu Deus do céu, isso tudo é propaganda. Isso sim é fake news".
Entendi. <laughs> É, pois é, tem essa ainda também. <chuckles> Pois é. <laughs> Na minha época quando eu falo quando colocavam tanta maquiagem assim, eu lembro que a gente falava assim: "Nossa, parece que você está com o reboco na cara". <chuckles>
Reboco. E você sabe, o reboco hoje significa poder nas mulheres. Eu acho isso tão estranho porque não é mais a sua inteligência. Porque, assim, ou você é feminista
É. Uhum.

<laughs> Não tomar banho é complicado. <laughs>
Cantam usmas ah, um negócio nu umas músicas que elas cantam. Tem um grupo musical que fala da perereca do não sei o quê, e não sei o e se você eh, lançou opa, mas e, assim, elas vão muito elas são muito ilustrativas nas letras delas, sabe. Como a Anitta é, né. Como é a Anitta, né, a Anitta também é uma pessoa muito ela realmente lustra com muitos detalhes as letras musicais dela, né. Ela não ela não poupa as pessoas de nenhum detalhe. E, eh, em uma coisa assim muito. E aí essas influenciadoras é mu é demais da conta, de maneira exagerada. E aí as pessoas, hã, acham que elas têm que seguir seguir o que o outro diz, seguir aquela pessoa seguir por quê? Porque todo mundo vaca de presépio, vaca, que é um segue o outro, que isso é coisa de animal, que não pensa.
Jura? Uhum. Gente, estou por fora. <laughs> Ah, verdade. Uhum. Não, não. <laughs> Muito explícita, né. Uhum. Sim, é negócio de como é? De como se fosse de rebanho, né?
De bicho. É rebanho, é bicho, é bicho, você não pensa, você não está escolhendo. "Todo mundo abate palma para Virgínia, eu também vou bater palma para Virgínia". Aí me contaram, alguém me ilustrou, que Virginia tem uma marca de maqui de, sei lá, produto de beleza, hoje em dia. E aí
Uhum. Ah, entendi. Sim, é produto de beleza, mas pelo que eu vi, vende até negócio de como se fosse whey, não sei o quê. Enfim.
Essa moça deve vender cocô em pó, entendeu. Porque, eh, não é possível que as pessoas compram tudo do que ela vende.
<laughs> É verdade.
Oh, deve vender adubo, adubo ela deve vender, porque agora me explica por quê, o que qual é a fascinação que as pessoa que ela exerce sobre as pessoas? "Ah, ela é uma pu" eu acho que a história
Pois é. O que que você acha que é, justamente, que que você acha que prende a atenção das pessoas nela?